J'aimerais te demander un conseil. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai une fatigue, heu, vraiment, heu, en fait, constante tous les jours alors que, pourtant j'ai une longue nuit de sommeil. Alors, heu, c'est vrai que je me réveille des fois, un peu la nuit donc heu, peut-être que c'est ça aussi, heu, mais, heu, du coup ouais, je viens vers toi pour essayer d'avoir des petits conseils par rapport à ça ou des astuces parce que, bah, en fait s je ne vis plus, j'ai l'impression de survivre pour le coup.
D'accord et heu, depuis quand justement tu ressens, heu, cette fatigue, heu, depuis depuis 1 semaine, depuis plusieurs semaines? Est-ce qu'elle est constante?
Alors, heu, cette fatigue je la ressens depuis, heu, ouais allez 3-4 semaines. C'est vrai qu'en ce moment, je regarde un peu une série aussi et heu, une série sur Amazon Prime et heu, du coup, heu, en fait, je pense, ça fait un peu, heu, c c'est un peu aussi hein, à cause de la série parce que, bah, du coup, je regarde sur mon téléphone ou ma tablette et heu, du coup, je regarde avec la lumière bleue dans le noir complet, du coup, en fait ç ça j ça me fait vraiment me coucher des fois plus tard. Alors j'ai j'arrive à avoir une longue nuit de sommeil mais mais je me sens et le sommeil, j'ai l'impression il est perturbé je suis en train de transpirer. Je suis pas à l'aise et cetera et c'est vrai qu'en fait tout ça, bah, la journée après des fois, je suis je suis stressé. Je veux dire je suis plutôt nerveux, je suis je suis anxieux. En fait tout ça, c'est vraiment ça fait un effet, heu, vraiment boule de neige par rapport, heu, à ma vie entière quoi pour le coup.
D'accord. D'accord et combien d'heures justement, tu arrives dormir, heu, la nuit? Combien d'heures consécutives, tu arrives dormir la nuit?
Heu, bah, on va dire en moyenne, je suis j'arrive à dormir 9 heures, mais heu, bon je me réveille pendant la nuit, on va dire que, voilà, quoi et après des fois quand je regarde la série, je suis plus à 6 heures de sommeil. En fait, des fois vraiment, je me réveille la nuit, je me sens pas bien, je suis je suis vraiment, heu, ah, je suis je suis agité quoi, je suis vraiment agité et heu, et vraiment ouais, pour même quand je fais des nuits de 9 heures, bah, j'ai l'impression de pas me reposer quoi.
D'accord, est-ce que tu as l'obligation de est-ce que tu ressens l'obligation d'être devant, heu, une série, justement pour t'endormir?
Alors c'est pas forcément, heu, le fait de d'avoir besoin d'une série pour m'endormir. C'est vraiment que j'ai envie de la regarder cette série. Je ça me rappelle vraiment des bons moments avec, heu, ma mère quand j'étais très très jeune et j'avais ah je la regardais à la télé la série pour tout te dire, heu, ça avant, c'était un peu une série une série, un peu comme, heu, NCIS, une série un peu policière et heu, du coup, j'ai réussi à la retrouver sur Amazon Prime et vu que j'avais jamais suivi totalement l'histoire, bah, ça m'a donné envie de de la suivre et du coup, vu qu'elle est longue, bah, ça prend du temps quoi tout simplement.
Ouais. D'accord. D'accord, je gue je comprends. Donc tu as tu as ce besoin, voilà, de qui qui est un peu lié aussi à ta maman de de de ce petit souvenir de regarder cette série. Mais est-ce que tu, heu, est-ce que tu te sentirais justement de, peut-être, ouvrir un livre? Parce qu'on sait très bien, quand on est devant une tablette ou un téléphone, cette lumière bleue comme tu disais tout à l'heure, ça actionne des choses pas top, top pour dormir quoi.
C'est ça. Bah c'est vrai que c'est c'est compliqué hein, je veux dire de je veux dire en fait, hem, en fait ch s en fait ça me rappelle aussi des côtés nostalgiques parce que ma mère n'est plus forcément là. On va dire je peux plus, heu, lui parler et cetera. Donc ça me rappelle aussi des côtés nostalgiques que j'avais avec ma mère et heu, c'est pour ça aussi que j'ai envie de bah de continuer aussi dans s dans dans dans s dans cette voie là quoi. C'est pour ça aussi que je suis vraiment sur cette série, heu, constamment en ce moment quoi.
D'accord et est-ce que ça est-ce que ça joue un peu sur, heu, sur tes humeurs ou c'est «ton humeur» entre guillemets, qui joue sur, heu, sur le fait de pas pouvoir dormir? Est-ce que c'est tu es stressé ou, heu, la journée, s ton travail ou ou la vie de tous les jours te stresse?
Heu bah je suis pas forcément stressé, heu, je veux dire dans la vie, mais c'est vrai qu'à cause de ça, heu bah ouais ça me stresse, heu, vraiment, heu, ben vraiment vraiment régulièrement quoi pour le coup.
D'accord, est-ce que est-ce que tu as des médecins qui t'ont déjà donné des des médicaments, heu, ou un traitement justement pour pouvoir dormir? Ou simplement, toi, une infusion, heu, pour dormir la nuit, pour, heu, s pour se reposer plus rapidement, pour dormir, pour s'endormir plus rapidement?
Heu, c'est vrai que j'ai pas trop, heu je suis pas trop quelqu'un qui va voir le médecin pour, heu, si, ah p pas pour si peu, mais je veux dire, heu, en fait, je me dis que c'est arrivé comme ça. Je veux dire, c'est arrivé naturellement que j'ait du mal à dormir et cetera, ah, qu'on va dire, que j'ai une fatigue constante, donc je me dis que ça peut revenir, que revenir normalement, naturellement. J'ai je me j'avoue que je me je veux dire, je m'efforce à éviter de prendre des médicaments pour ça. Après, heu, c'est vrai que je fais quand même aussi beaucoup de sport, donc c'est vrai que, c'est peut-être ça aussi qui fait que je suis souvent fatigué, parce que je fais du sport, heu, 5 fois par semaine au minimum, donc c'est vrai que c'est, bah, c'est des grosses journées que je fais quand même, finalement.
D'accord, et à part à part le sport que tu fais, heu, comme tu dis, 5 fois par semaine, est-ce que tu as d'autres habitudes dans la journée ou heu, ou ton travail? Heu, et de et et est-ce que tu as un travail, justement, qui te qui te prend beaucoup d'heures dans la journée, aussi?
Heu, bah, mmh, en fait, j'ai cette chance, quand même, de de pouvoir choisir mon temps, mais c'est vrai que, par exemple, pour te donner n ma routine, par exemple, du du lever, c'est vrai que je fais du sport à de 7:00 à 9:00, ah 7:00 à 8:30, plus exactement. Après, j'enchaîne directement avec mes études pendant 1 heure et demie et après, du coup, ça fait que je suis à 10:00 et après je fais 2 heures, on va dire 2-3 heures de travail, 4 heures et j'arrête à 14:00 et je vais manger. Après, on va dire, je me laisse ma ma ma ma ma ma ma ma journée mais à ma ma ma mon après-midi, pardon, plutôt et heu, et du coup, en vrai, après, tout est bien rythmé, quoi. C'est vraiment c'est très intense, quoi, pour le coup.
D'accord, et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton animen ton alimentation, pardon?
Heu, oui, bah, mon alimentation, c'est vrai que j'essaie de faire attention à ça. Alors, peut-être que, bah, ah j'y fais pas tout le temps attention, ça, c'est vrai, c'est un peu un défaut que j'ai. Mais heu, j'essaie de faire à une d'avoir une alimentation équilibrée, des légumes, heu, des les glucides, je pense aux se à la semoule ou aux pâtes, et aussi un peu de on va dire de de la viande, des protéines, vu que je fais du sport et heu, vraiment en tout cas vraiment, j'essaie de faire, heu, ça, heu, de façon quotidien ah quotidienne, plutôt, et heu, et c'est vraiment, bah, c'est dur, quand même, mais heu, j'essaie vraiment de le de le faire, quoi, pour le coup.
D'accord. D'accord et heu, bon, je te conseille, heu, mmh un petit conseil, c'est déjà, est-ce qu'il faudrait peut-être travailler un peu ton ton hygiène de sommeil, ce qui ce qui commence aussi par une petite routine le soir? Est-ce que toi, tu as une routine le soir? Est-ce que tu as des horaires un petit peu fixes?
Mmh mh. Heu, bah, j'essaie d'avoir des horaires fixes, heu, une rout une petite routine le soir, mais c'est vrai que c'est compliqué en ce moment. Heu heu, bah, du coup, d'avoir tout ça, heu, pour le coup. Pour tout te dire, heu, avec la série, je regarde vraiment, heu, activement la série, donc c'est la série, heu, bah, du coup, qui me rappelle ma mère et donc heu, donc je me couche des fois très, très, très, très tard.
D'accord, d'accord et heu, là où tu on va dire l'envir l'environnement de ta chambre, c'est elle est côté rue? Est-ce li qu'il y a du bruit, qui aussi, qui te qui te gêne? Ou est-ce que tu es dans plutôt dans un environnement de d'une, heu, d'une chambre assez tranquille, assez calme?
Heu, non, j'ai de la chance, j'habite en campagne, donc heu, je suis quand même, heu, ouais, c'est une grande rue. Même s'il y a une grande rue qui passe devant chez moi, je suis quand même, hem, on va dire assez, heu, dans le dans assez calme, pour le coup.
D'accord, d'accord, et est-ce que tu bois beaucoup de café? Pas, heu, tout, heu, mmh. Est-ce que tu bois beaucoup de café, la journée?
Heu, j'avoue que je bois pas plus de s plus que ça de café. Ben, je pense que j en fait, je bois pas du tout de café, donc c'est vrai que, peut-être que j'ai un peu de chance, entre guillemets. Je veux dire, heu, quand je dis ça, heu, bah, j'ai jamais bu vraiment de café, donc heu, pour le coup, heu, bah, j'ai pas ce problème-là, donc heu, bah, voilà.
D'accord. Mais après, c'est vrai que je mmh, c'est bien, entre guillemets, que, là, c'est bien, la série te te te rappelle ta maman, mais je je pense aussi qu'il faudrait, heu, te limiter avec, heu, un certain nombre de d'épisodes à regarder, heu, chaque soir. Ça serait pas mal. De justement, réduire un petit peu, au lieu de regarder 5 épisodes ou 6 épisodes, heu, de réduire à 3, à 2 et à et voilà, petit à petit, réduire, quoi.
Mmh mh. OK, donc toi, ouais, tu es en gros ouais, heu, le conseil, c'est vraiment essayer de réduire, quoi, pour le coup, c'est ça?
Voilà, réduire petit à petit, tranquillement et après, ce que c'est vrai que regarder de m et surtout mal dormir et se trouv et être fatigué tous les de et avoir une fatigue constante, c'est vrai que psychologiquement, ça peut jo aussi jouer sur ton sur ton moral, sur ton travail aussi.
Mmh.
Donc, heu, voilà, je je je pense que, voilà, il faudrait faire un peu plus attention à ça, justement en réduisant petit à petit, heu heu, les épisodes.
Ouais. Ouais, donc, heu, ouais, en gros, toi, tu me conseilles vraiment de ouais, de réduire et et on va dire, heu comme ça, ça me permettrait d'être déjà peut-être un peu moins fatigué?
Voilà, voilà et c'est et m déjà, je iv commence par, heu, par ce point-là et si tu vois que ça marche ou que tu y arrives simplement aussi bah continue sur ce point-là. Après, il faut pas y heu, éviter à à à consulter. Comme tu as dit tout à l'heure, tu ne vas pas chez le médecin pour si peu, mais c'est quand même, heu, ça peut s'aggraver aussi, ça peut être très embêtant dans la vie de tous les jours par la suite.
Mh mh. Ouais, donc en gros, toi, tu me heu, en gros, tu me con ah, tu me conseilles aussi, de quand même même si je suis pas adepte du médecin, en tout cas pour ça, parce que s vu que je sais que s de base, c'est naturel, heu, de quand même aller voir le pour le médecin si, heu s'il y a quelque chose, quoi?
Voilà, tu as des tu as des p des professionnels, heu heu, qui sont spécialisés pour la fatigue justement. Tu as aussi, heu tu peux aller aussi voir ton ton pharmacien qui peut te te prescrire, peut-être, heu ou te donner, heu, une petite infusion ou de ou des petits cachets, justement, pour, heu pour, heu pour dormir, heu, s'endormir plus rapidement. Ça peut aider aussi.
OK donc heu, bah, écoute, heu, ouais, c'est vrai que je pourrais mettre ça en place, en tout cas et peut-être que du coup, par rapport à ça, ça va me on va dire, que je serai peut-être moins agité. Après, peut-être, heu, ma routine du soir, essayer de ouais, d'éviter la la sé la série et peut-être, é éviter tout ce qui est excitant. C'est vrai que des fois, je bois un peu de jus d'orange, donc peut-être que c'est pas forcément bon.
Voilà, tu ouais, voilà, tu tu tu peux aussi, voilà, «éviter» entre guillemets tous ces ces excitants naturels et aussi, tu m'as dit que tu faisais du sport, mais je pense que tu faisais pas le sport le soir parce que, là, je je je je t'aurais dit de d'éviter aussi le sport le soir ou les les choses qui, heu, qui sont excès excitantes pour ton pour ton corps.
Mmh. OK donc heu, ouais, en gros, faut ouais, je vais essayer de mettre ça ré peut-être, bah, laré une activité physique, peut-être aussi, un peu la réduire pour éviter, heu, que mon corps soit trop fatigué dans la journée, pour que je puisse, on va dire, heu, assurer la journée, puis, avoir même après une bonne nuit que m vraiment mon corps récupère, quoi.
Voilà, voilà. Tu peux faire ça et puis, après, aussi, tu as aussi, heu, certains, heu certains exercices de respiration ou faire simplement aussi du yoga pour te détendre, heu heu, psychologiquement, heu, te détendre, heu, la tête et que ça p aussi ça peut t'aider aussi à peu à à t'endormir, quoi.
Mmh mh. Bah, c'est vrai que j'avais jamais pensé yoga, je suis pas adepte de ça. Je fais un peu de cohérence cardiaque, heu, je sais pas si tu connais, mais du coup, heu, ça me permet vraiment de de faire des exercices de respiration, mais ouais, le yoga, je pourrais peut-être, heu, éventuellement, essayer de faire, en tout cas.
Mmh. Oui, voilà, ça, ça serait pas mal et puis, oh, comme, heu, je te disais tout à l'heure, peut-être aussi, ouvrir un livre au lieu de de regarder, heu de regarder la la ta série et peut-être que ta série, elle est en livre aussi, donc faudrait aussi se renseigner, regarder sur ce point-là, ça serait pas mal.
Bah, écoute, heu, déjà, bah, ouais, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée, mais déjà, je te remercie déjà de m'avoir écouté, du coup pour le coup et surtout, heu, bah, ton soutien et vraiment j'apprécie tes conseils. Je vais vraiment essayer de les mettre en pratique surtout déjà le yoga, heu, réduire, heu, bah, du coup, là aussi, ma période de série pour avoir une meilleure nuit, peut-être, plus réparatrice, sans doute et heu, du coup, j'espère que moi, en tout, cas, heu, grâce à tes conseils, je vais vraiment avoir une fatigue qui sera déjà moins, q on va dire, que j'aurai moins de fatigue, en tout cas et que je pourrais, on va dire, reprendre, on va dire, heu, goût à la vie et revivre ma vie, quoi, mais en tout cas, je voulais vraiment te remercier beaucoup par rapport à ça.
Et beh, écoute, avec plaisir parce que je pense que, si tu suis bien ces conseils, tu vas t'en sortir que plus grand. Tu te sentiras mieux. Tu dormiras mieux et tu retrouveras une vie un peu plus g constante et plus sympathique justement à la place de la fatigue, quoi.
Mmh mh.